はい。
「おばちゃん！」って言ったら、向こうは初め、「ん？」って顔したんですけど、うん、駄菓子屋に来てた子だっていうのは多分気づいたみたいで。
ふんふん。 ほうほう。
で、そのおばちゃんの名前、お店の名前があったんで、「お、ん、お店どうしたの？」っつったら、「あ、もう引退したのよ」って言われて。
はい。 ああ、それは残念ですね。うんうん。
そう。で、後々、あの、実家とかで親とかに話を聞いていったら
はい。
旦那さんが亡くなったみたいでうん、そう、お店を閉じちゃったっていう話だったんですけど。う、ちょっとね、最近は鉄板焼きの駄菓子屋が減ってるっぽかったです。ちょっとね。
ああ、それは残念。はい。 はい。 はあ、なるほど。そのおばちゃんの店だけじゃなくて、周り的にもやっぱ、ざんだんだん減ってきちゃってるということなん、ね。
うん。 そう。 うん、そうね。みんな駄菓子屋は全員おばちゃんがお好み焼き作ってたんで
ああ。<laughs> やっぱりちょっとね、高齢化というかね、こう、新しい人の担い手がいないと、だんだん減ってきちゃいますよね。
うん。そう。 うん。<laughs> うん、そんな気がしますね、はい。うん。
ほんとに大事にしたい、き思い出と大事にしたいお店、ほんとに楽しい会話をありがとうございました。
そうなんですよ。 <laughs> いや、とんでもないです。僕も、あの、思い出して楽しかったです。
ね、ほんとに大事にしたい思い出ですね。
ほんとにね、また、帰ったら食べに行こうと思ってるんですけどね、うん。はい。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
ええ、是非そうしてください。<laughs> ありがとうございました。